Ну, м, вообще, э, конкретно вот это состояние такое очень, эм, апатии какой-то, оно продолжалось не так уж и долго, м, наверное, благодаря поддержке какой-то. Потому что я об этой ситуации, в которой я оказался, я стал рассказывать там и близким, и друзьям, э, и, соответственно, они меня поддержали. То есть они сказали: "Да, действительно, там, бросай их. Это ненормальные компания. Не стоит, как бы, себя на них тратить. И это точно не стоит там твои твоих каких-то психологического здоровья". Да. А, по этой причине я и принял, как бы, решение как-то, э, двигаться от этого рынка, может быть, э, дальше. И потому что я, м, пообщался с другими людьми, которые занимаются разработкой игр, и у них ситуация похожая. То есть это абсолютно нормально так жить. Да.
Мгм. Мгм, так. Мгм. Мгм, мгм. Так. Мгм. А, то есть похоже. Мгм, мгм. То есть ты понял, что, в принципе, тебе даже нету смысла менять, э, компанию, потому что, да, такие, м, люди с такой же профессией абсолютно находятся, фс ну, в такой ситуации, как и ты.
Да, заказчика, да. Да, и вот именно и это на меня повлияло то, что, а, я понял, что, э, это не то, что я вот сейчас там грустный, потом пойду как-то, э, м может быть, найду другую компанию, и мне станет лучше. Я понял то, что дело тут даже не в этом. Тут дело серьёзнее. Надо брать уже в свои руки, э, всё, чтобы, может быть, ну, не потерять свои карьерные возможности. По этой причине я достаточно уже быстро вышел из, э, апатии, из такого состояния. Наверное, где-то, а, б ну, через 2 недели это произошло, соответственно. 1 неделю я общался, а 2 неделю я уже стал рассуждать, а что делать, как бы, э, а, и хорошо.
Мгм. Мгм. Так. Ага. Ага. Мгм. Подожди, 1 неделю ты ты общался, ты имеешь в виду, ты ли ди делился вот этой вот проблемой с знакомыми, родственниками? Ага, так.
Да, да, да, да. И потом н на следующую неделю я уже, м, с начал рассматривать, а что мне, в принципе, лучше делать в этой ситуации.
А мгм. Мгм. И как ты начал поступать? Какие твои были шаги дальнейшие?
Ну, во-первых, я подумал о том, то что, а, это, конечно, круто, там, моё самообразование, это всё очень интересно, но нужно иметь и какую-то корочку, какой-то более, э, серьёзный опыт. И поэтому я решил поступить в университет. И к тому же я решил поступить в университет для того, чтобы вот как-то раз м, м, разбавить всё это. Потому что я понял то, что если бы я остался в стране, где я живу, в том же городе, то, а, у меня вот этот немножечко деструктивный образ жизни, который был связан с моей работой. То что я всё время сидел дома и там, э, либо работал, либо играл в компьютерные игры и больше ничего особо не делал,- э, он продолжится, да. Я решил выйти в свет, и поэтому я поступил в университет за границей. Вот.
Мгм. Ага. Так. Мгм. Мгм. Ага. Так, ты решил выйти в свет. Ага. А, даже так? Ты прям решил вот кардинально всё сменить, чтобы у тебя прям Ой, какой ты молодец. Так, расскажи мне, насколько сложно было принять решение, именно уехать за границу? И вот почему такое с прям настолько радикальное решение ты принял?
На поменять жизнь свою.

Вообще много это может, конечно, стресса, как бы да, привнести в жизнь. Потому что, э, у многих людей какая-то работа, которая им не нравится, и поэтому они и так постоянно живут в стрессе. А если она настолько сильно, как бы, начинает надоедать, что происходит э эмоциональное выгорание, может быть из-за нагрузки. То это, вообще, людей может, как бы привести к тому, что они там начнут себя аж ненавидеть, не то что работу свою. И
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А у тебя прям вот было такое эмоциональное выгорание в жизни, вот, по поводу работы?
Вообще да, и это было связано Вот это было связано с моей предыдущей работой. Э, хотя, казалось бы, мне она очень нравилась, но даже там оно может произойти. Вообще, я- программист. Я занимаюсь программированием, и у меня не так много опыта работы, потому что, ну, мне немного еще лет. А, и моя первая работа, она была связана с работой на фрилансе. А, я занимался разработкой мобильных игр. А, и вот
Ой, расскажи, пожалуйста. Мгм. Так. Ага. Мгм. Так. Ага, а тебе нравилась вообще, да, эта тема?
Да, мне это очень нравилось. Хотя, конечно, мобильные игры- это не то чтобы моя самая любимая тема, но, в принципе, вот, даже разработка игр- это намного мне больше нравится, чем любое другое программирование. И вот, соответственно, был, э, у меня заказчик постоянный, который, вот, у меня вот заказал, а, одну игру, потом вторую игру, потом третью игру. Я, то есть, делал под ключ прямо игры и выпускал их в магазин приложений. А.
Мгм. Так, хорошо, что произошло? Мгм. М. Ага. А, то есть он был та настолько тобой доволен, что он продолжал делать заказы именно у тебя?
Ну, я думаю, то что таких, как бы, как я, много. Почему? Потому что, как я понял, это целая компания, которая занимается тем, что у фрилансеров, как бы, их нанимает на работу, чтобы сделать игру, и потом эту игру пытаются раскручивать и как-то монетизировать соответственно. Да, и вот, э, э, я был одним из таких фрилансеров, но условия мне там не нравились. Хотя я думал то, что я лучше не получу, то есть поэтому я я и оставался. Там, к примеру, было очень неприятное условие о том, то что они только платят вот ставку, которую платят, и всё. Если у тебя были какие-то необходимые траты, связанные с этим, к примеру, есть такая необходимая трата, как лицензия для того, чтобы выпустить её в магазин приложения, эту игру. Они её не покрывают соответственно.
Мгм. Мгм. А, хорошо. Мгм мгм. Так. Ага. Ага. А так, да. Ага, то есть это всё с собственных средств. Так, понятно. Какие еще у тебя были причины для эмоционального выгорания?